À. Nói chung á nha, thì mình có một cái mà mình đã rút ra một cái bài học rất là lớn, đó là, ờ, giống như bên ngân hàng cảnh báo đó, à không có bất kỳ một nhân viên ngân hàng nào chủ động liên hệ với khách hàng để yêu cầu khách hàng cung cấp mã OTP cả, cái điều đó là chắc chắn. Thế nên là nếu như những cái trường hợp lần sau ấy mà có bất kỳ ai đó liên hệ với mình, nói rằng là bên ngân hàng và hỗ trợ mình cái vấn đề A, B, C và yêu cầu mình đưa ra mã OTP thì chắc chắn là mình sẽ không cung cấp rồi.
Ừm. Ồ. Ừm. Ừm, đồng ý, đồng ý. Ừ, hiểu, hiểu. Ô kê.